ما هو بسبب هُم اللي عملوا فينا كده. يعني يعني معلش هاقول لك حاجة، أنت أمّا تنزل مصر مثلًا هتنزل قد إيه مصر؟ هتقعد قد إيه في مصر؟ تقعد لك مثلًا شهر مثلًا maximum، بعد شهر أصلًا، آآ آه، هاقول لك آه، أنت في حاجات كده نفسك فيها ومشتاق لها ماشي، خلاص نزلنا بعد شهر، أنت لوحدك بتبدأ تزهق بقى وبتبدأ تقرف وبت فما بالك بقى باللي قاعد فيها، فاهمني؟ آآ فلأ الناس برضه لها حق.
أيوه. إمم. شهر مثلًا. آه، آه. إمم. أيوه، أيوه. <tsk> لأ، لأ، وبقى في بقى في طفرة دلوقتي، في ناس بقى في ناس كده ما تقلعهاش من الج من رِجلك، بقى معاها فلوس بالملايين، ما تفهمش الناس دي طلعت إمتى والفلوس دي جات إمتى.
صح. ما أنت شُفت الناس اللي بتحصل دي، العيال اللي هي اللي بيتقبض عليها اليومين دول، بتوع ت غسيل أموال وبتاع.
آه، youtuber و آه، آه. آه، اللي في علمك مش هم بس اللي بيعملوا غسيل أموال، أنت كل شُفت أنت شُفت كم يا أح كم المطاعم يا أحمد اللي انتشرت في مصر؟
إمم. صحيح. آآ ب ب بلبن ده وبال بالحتت دي.
شُفت كم ال إيه يا باشا لأ، والمطاعم بقى في كل حتة، <tsk> الناس دي طلعت إمتى وال والحاجات دي، <tsk> لأ والمباني الفخمة جدًا وال والdecoration العالي أوي و <tsk> ود يعني عندك واحد مثلًا زي بتاع قصر الكبابجي ده، مين مين ده أصلًا؟ ده مين ده؟ بقى عنده أكبر أجانس عربيات في مصر كله Rolls-Royce وLamborghini وFerrari فاهم؟ أغلى عربيات في مصر عنده، وقصر <tsk> آه، <tsk> ومين ده؟ ده طلع مرّة واحدة، يا باشا ده هو أصلًا طلع بقصر الكبابجي ده مرّة واحدة، بصرح كده، أنت جِبت الفلوس دي منين أصلًا؟ بيقول لك رجل الأعمال مش مين ده أصلًا؟ عمل إيه الأعمال اللي عملها يعني؟
صح، بازوكا. إمم. آه، ولا حد يعرفه. هتقول لي ده هتقول لي ده من اللحمة ومن البتاع؟ استحالة. صح. الواد الواد اللي اسمه إسلام سعيد ده بتاع البِدل ده، عارفه؟ الواد الشاب اللي في سننا ده، آه، آآ أنت إيه ده؟ جِبت الف جِبت دي منين؟ أنت هتشتغلنا، البِدل بتجيب لك المليارات دي؟
آه بتاع البِدل اللي هو اسلام سعد ده. آه، آه. مين ده كمان؟ و وكده. آه، ما تفهمش، باقول لك في بُص في شغل غسيل أموال بيحصل دلوقتي في مصر بطريقة، وبالذات في المطاعم، مجال المطاعم أكتر حاجة، بقى في مطاعم تخ إيه ده؟ إيه ال إيه ال إيه الفلوس ال يعني أقل مطعم من دول متكلف له مثلًا 30، 40.000.000 جنيه.
صح. إمم. إمم. يا نهار أبيض!
تكلفته بس كده، مساحات رهيبة آآ آه، أنت إيه الحاجات دي يا جماعة؟ وتخش أقل أكلة تاكلها تدفع لك 3، 4000 جنيه للفرد الواحد.
شوف شوف بقى هو بدأ فيها إزاي، والَّا جابها إزاي والَّا. صحيح، صح. يا نهار أبيض! إمم.
فاهم؟ آه والله العظيم آآ و <tsk> وتيجي تخش تشوف الدعايات بتاعتهم والفيديوهات بتاعتهم تلاقي في بزخ في الأكل رهيب جدًا والناس اللي هُم الfood bloggers اللي كتروا أوي دول، كل واحد يقعد يقول لك الله، وطع وأنت أصلًا مش عا آه، أنت على أساس إن أنت إيه يعني خلاص يعني أنت بقيت واحد ذوّيق بقى والناس كلها بت يعني بتثق في رأيك؟ أنت مين أصلًا؟
إمم. شغلانة اللي ما لهوش شغلانة. إمم. صحيح، صحيح فعلًا.
فاهم؟
اهم.
وكل واحد ياخد له في الإعلان 100.000 و150.000 فاهم؟ في إعلان واحد عشان
البت اللي هي اتقبض عليها دي فاكرها؟ البت اللي اسمها سوزي دي اللي هي الأردنية دي، آآ تيك ده لموا لموا ناس آآ، هو بصراحة بدأوا يكتشفوا إن الموضوع بدأوا يعرفوا غسيل الأموال اللي بيحصل. آآ بس هُم أكيد مليون في المِيّة كانوا عارفين عشان نبقى فاهمين. ولكن هُم
هُم مسكوا كذا حد يعني. آه. إمم. يا باشا هُم سابوهم يغسلو شوية كمان لحد ما ينشّفوا ويلموهم فاهم؟ <laughs> زودوا، زودوا، آه، آه، وما بيعملوش حاجة يعني عشان مصلحة البلد.
بالضبط، تسلم. بالضبط، <chuckles> بالضبط. وبعد كده قالوا لهم تعالوا بقى يا باشا كده إيه، آآ إحنا ن نضبّط نروّق عليكم شوية بقى.
آه.

صحيح، صحيح.
الإشاعات والتذاكي ويقعدوا يتذاكم على الناس و لكن مش عايزين يفهموا إن إحنا خلاص بقينا فاهمين وواعيين يعني.
والكذب. والله أنا أنا أنا أعتقد هم بيراهنوا على على حتّة ده الج ده الجديد دي بقى، يعني أنا أعتقد الشعب حتى لو في أي حاجة بتحصل propaganda بتحصل في الشارع المصري يقول لك إيه "آه، إيه اللي هيزيد المرّة دي البنزين والّا الجاز آآ يا ترى إيه اللي هيحصل؟" الناس فاهمة.
إمم. آه، آه، الناس بقى عندها يا عيني خلاص تَبَلُد، يعني عندها بلادة من آه، آه.
بالظ أيوه تسلم، ده اللي أنا باحب وده اللي أنا حابب أتكلّم فيها، اللي هي إيه، إن هم بقى بيلاعبوا أو بيلعبوا على نقطة هو أصلًا الشعب بقى عارف إحنا بنفكّر إزاي، فبالتالي سيبه هيعمل إيه يعني، ه ه هيروحوا يعملوا ثورة؟! ولا يعرفوا يعملوا حاجة.
أيوه. آه. آه. أيوه، ولا أي حاجة، خلاص هم هم مقطنعين دلوقتي بنسبة مليون في المِيّة إن ما حدش هيقدر يفتح بُقّه.
فاهمني؟ صحيح، عشان كده هم تمادوا فيها.
فاهم، و وعَمّال يبيع وينيّل في البلد ولا حد قادر يقول له تِلت التلاتة كام، فاهم، آه. وأديك شايف الوضع بيحصل إزاي دلوقتي أهو ما حدش قادر يفتح بُقّه في أي حاجة.
بالضبط. بالضبط. من أنيل من نيلة للأنيل ولا الجنيه ده يُذكر.
آه. آه، كل أصل بُص، خلاص هم يعني وللأسف الناس في ناس في مصر كتيرة شريحة كبيرة جدًا يقول لك: "إحنا إحنا أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا و" <tsk> فاهم، <chuckles> آه والله العظيم والناس دي بقت يعني وضعها وضعها بدأ يبقى أحسن مننا يعني. ش ليبيا شوف برغم الحروب والبهدلة والتد والدَمار اللي حصل فيها الدينار ب آمم بخم ب6 جنيه والّا ب7 جنيه، حاجة زي كده مع إنّها كانت اتضربت خالص وكانت بقت أقل منّنا.
سوت ده إحنا س ده ده ده إحنا بقينى أنيل مس <laughs> إمم. إمم. الجنيه بتاعها أقوى م إمم، ت شُفت يا سيدي، اهم. اتدمّرت، وهو كان السبب على فكرة أمّا دخل مع ال ما شاء الله إحنا لينا بصمة في آه، بصمة في كل حاجة ما شاء الله علينا، إمم.
آه، حَفتَر ابن اللذينه ده. أيوه. أيوه، أيوه. آآ فهي شبكة يا باشا هي شبكة حاطّينها في الم في الشرق الأوسط س فاهم؟ مش عايزين الشرق الأوسط يُقف على رجليه عشان لو وقف هي آه.
صحيح، إحنا موجود إمم، وإحنا سبحان الله حظّنا موجودين في حتّة مكان زون ابن ستين كلب. <laughs>
آه، آه، آه، <chuckles> كلّه حواليك.
ما فيش ما فيش حاجة هادية، خدونا من هنا ودّونا أستراليا والّا ودّونا في أي حتّة من الحتت دي.
ف <chuckles> هو هو يا باشا الناس سافرت من شوية، أنت أنت مش متخيّل يا أحمد اللي كام بيقول لك ال السفارات دلوقتي يعني والمكاتب بتاعة السياحة والكلام ده أكنّك واقف بتجيب عيش بلدي.
صح. يا نهار إمم.
والله بجد. ما فيش شباب عايزة تقعُد، ما فيش شباب عايزة تقعُد ف هي النا كل شاب دلوقتي هدفه يصحي من النوم يقول لك أنا عايز أسافر.
الناس خلاص زهقت. صح.
ما حدش بقى ليه أي انتماء في البلد خالص.

صحيح. الص الصح في الدكاترة الكويسين. صح.
آه. ما آه طبعًا. وبعدين آه، وبعدين دلوقتي بيقول لك أصلًا المفروض هُم ال الشريحة الطبيعية في العالم كله بيقولوا لك إيه إن كل 10 أو كل 20 شخص المفروض يبقى ليهم دكتور. <tsk> فاهم؟ فطبعًا في مصر أنت عندك دلوقتي إحنا ما شاء الله 120.000.000 شوف أنت عندك كام دكتور أصلًا.
عندهم واحد. إمم. حلو. صح. صحيح. وغير وغير ال وغير ال الجالية اللي جاية السودانيين والفلسطينيين والسوريين و والأفارقة اللي بيبقوا موجودين، فأنت بتتكلم تخش لك مثلًا في بتاع والله مش أقل من 130، 135.000.000 آآ قول م ي إحنا لو قُلنا 100.000.000 بس س أقول لك س رقم برضه فين الدكاترة للكلام ده؟ آآ، فبالتالي الناس بتهرب.
آه، طبعًا. آه، آه. دي حقيقة. آه طبعًا. آه، آه. المفروض يكون عندك على الأقل مثلًا آآ ال100.000.000 دول يكون عندك مثلًا على الأقل كام؟ آآ 1.000.000 مثلًا؟
آآ، لأ، أنت كده دخ آآ تقريبًا عن كل عش يعني تقريبًا مش أقل من 500.000 دكتور لو أنت بتتكلم بالنسبة اللي قُلتها، ده رقم كبير أوي 500.000 دكتور ده استحالة تلاقيهم أصلًا 500.000 ما حدش بيقعد. أنت الدفعة بتتخرج آه.
1.000.000 دكتور. آه طبعًا، طبعًا. طبعًا. آآ، ودي حاجة واحدة يعني دي دي حاجة واحدة دكتور، أنت بتتكلم على دكتور، يعني تخصص واحد، شوف بقى عندك المهندس و المش عارف إيه <tsk> وحاجات كتيرة، آه، كل ده كله بيسافر، كله بيسافر.
صح. صحيح. صيدلي ومش عارف إيه، الأسنان. امم. بالضبط. الناس خ الناس زهقت بجد فعلًا يعني.
فده بقى ده بقى ال اللي فاهم السياسة وال والصدق في <tsk> لأ، بُص الاتنين دول ما ي يعني ما يجتمعوش مع بعض خالص بصراحة.
ما ييجوش مع بعض. سياسي يعني كذاب. ما هو مش هيقول لك: "أنا هاعمل لكم انتخابات مجلس الشعب اللي جاية" تيجي تسمع أي حد "ده أنا هاعمل لكم البلد، هاخليها جنة" أول ما يدخل "يالَّا يالا أنت وهو يالا أمشوا من هنا." خلاص شكرًا. فاهمني؟
آه، هي أساسًا قذرة. آه، آه. <laughs> والناس اللي كل واحد ياخد له مثلًا 500 جنيه والَّا 1000 جنيه لكل واحد يقعدوا يطبلوا له ويقعدوا يغنوا له وبتاع ويمشّوا يمشوا حواليه، هو الأسلوب القديم اللي بقوا أربعين في خمسين سنة ده.
روح انتخب. صحيح. ش ش شوفت شوفت منظر انتخابات الشيوخ؟ مجلس الشيوخ، والله أنت لو سألت الناس اللي بتدخل تنتخب دي مجلس الشيوخ ده عبارة عن إيه؟ هيقول لك: "ده مش مجلس النواب ده والَّا إيه؟" ومش فاهم حاجة أصلًا. <laughs>
آه، والَّا هيقول لك أي حاجة. <chuckles> أيوه، هو خد القرشين وشوية الزيت والسكر وخلاص يعني.
وطبِّل ورقص. بس خلاص شكرًا، عاوز إيه تاني؟ حبيبي، كان الموضوع لذيذ. شكرًا. يالَّا يا باشا مع السلامة، سلام.
يالَّا ربنا يعديها على خير. يا باشا استمتعت جدًا يا باشا بالمكالمة معاك. مع السلامة، مع السلامة.